طيب، أنتِ زي ما قُلتِ كده أنتِ ممكن تمسكي العصايا من النص، فرصة العمل اللي قدامِك المستقرة اللي هيبقى فيها نمو وظيفي، وفيها استقرار مادي برضك كمان وفيها فيها فيها معاشات وفيها حاجات أنتِ ميزات شايفاها دي ما تفوتيهاش. أمّا بقى مجال الترجم، أنتِ كونِك إن أنتِ خبرة أونلاين ومعروفة في المواقع، اختاري اختاري ال الموقع أو المكان المناسب اللي يناسب آآ، طاقتِك. يعني مش شرط يبقى آآ، كتاب أو كده، أكيد مجال الترجمة مش بيقتصر على ترجمة كتب بس. بيبقى في أكيد تاسكات بتبقى أبسط شوية، وبتحتاج منِك جهد أ أقل شوية. فحاولي تدوري على ال على الحاجات اللي ممكن تناسب طاقتِك بعد ما بذلتِ مجهود طبعًا في شغلانتِك التانية، بحيث إن أنتِ ما تهلكيش طبعًا و و وتقدري تنجزي هنا وتنجزي هنا. فأنتِ أنتِ اقدر واحدة على حتة تحديد ال ال الشغل اللي ممكن يكون أونلاين ويكون مُريح، لأن أنتِ جربتِ كتير وهو ده مجال تخصصِك ف فقدرتِ تعرفي المكان اللي بيبقى فيه شغل مريح ومكان فيه شغل بيبقى بيحتاج طاقة أكتر، هو زي الكتب زي أنتِ ما قُلتِ كده.
آه، آه. عندك حق، إمم. آه، آه.
فتقدري تعملي إيه؟ تمسكي العصايا من النص. ال الوظيفة مع فعلًا أونلاين ولكن بيبقى عدد ساعات أقل، وطبعًا ال المقولة المشهورة بتقول إيه، خير الأعمال أدومّها وإن قل، فحتى لو هتاخدي شغل قليل أونلاين ب بعدد ساعات محدودة صغيرة وهتنجزي فيها مهمة بسيطة ما ترهقّيش، بجانب الوظيفة كده يبقى أنتِ إيه، ع آآ، حلّيتي المعادلة ووازنتي ما بين الاتنين. طاقة أقل على ال على الإنترنت والأونلاين مع طاقتِك في الشغلانة المستقرة. <clears throat> امم.
آه، فعلًا. أنت فتحت عيني. آه، بالضبط. فهمتك. وأنت فكرتني في حاجة كمان أنت فكرتيني في حاجة مهمة جدًا، في في الموضوع ده، إن هو في آآ، حاجات شغل باجي لي آآ، آآ، حاجة اسمها proof reading اللي هو إن إحنا نعمل مراجعة لترجمة already اتعملت، فنضبطها باللغة آآ، الل نضبط اللغة ونشيل ال ال يعني ال الأخطاء الإملائية أو كده. آه، التصحيح بالضبط، فالاتنين أبسط بكتير جدًا طبعًا، أبسط أوي. هي ممكن فعلًا آه، آه، لأ، هي أقل في الجهد كتير وكمان زي ما أنت قُلت كده، اققل المواقع و وتبقى بس حاجات خفيفة كده ما تبقاش مُرهقة. وفعلًا والله فكرة جدًا ما جاتش في بالي أبدًا.
حلو. تصحيح يعني، آه، تص س هو أبسط وأسهل طبعًا. إمم. ومش هتحتاج منِّك إرهاق ذهني. وما تسيبيهاش طبعًا، أو ما تسيبيش مجالِك اللي أنتِ بتحبيه حتى أونلاين وكده يبقى أنتِ حتداومي هنا وهنا.
هي ده فعلًا حقيقي. وشكرًا إنك ساعدتني بجد كانت فكرة تايهة عني خالص بصراحة وشكرًا ليك.
الع العفو علي إيه. أنا دايمًا هنا عشان أسمعِك وتحت أمرِك وفي أي وقت.